อืม ครับ ก็เข้าใจไอเดียนี้เลยครับ มันน่าจะสามารถปรับใช้ในชีวิตจริงได้ครับ เดี๋ยวผมจะลองเอา เอ่อ ไอเดียเนี้ยครับไปทดลองดูครับ ถัดมาอะครับ ก็คือว่า อะ บางครั้งอะ คือเพื่อนเราอะจะทักมาหานะครับว่า "โอเค วันเนี้ย อ่า มีเรื่องจะมาเล่าให้ฟังนะเกี่ยวกับ เอ่อ เรื่องภาพยนตร์ต่าง ๆ" อย่างเงี้ยครับ อ่า ผมก็จะตอบรับว่า "โอเค ว่างอยู่นะเล่ามาได้เลย" อย่างเงี้ยครับ อ๋อ เดี๋ยวเขาก็จะสรุปพวกไอ้การ การชมภาพยนตร์ในวันเนี้ยมาให้ผมฟัง ผมก็พร้อมรับฟังอะครับ คือ เอ่อ นิสัยของผมจะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะ friendly อะครับ คือเวลาที่มีใครต้องการที่จะระบาย หรือว่าต้องการที่จะเล่าอะไรให้ฟัง อย่างเงี้ย ผมพร้อมที่จะ เอ่อ ตอบรับคำเชิญของเขาอยู่แล้ว ครับ ถัดมาก็คือ
ค่ะ ค่ะ อืม ค่ะ ค่ะ อ้อ ค่ะ ๆ ค่ะ อ๋อ ค่ะ โอ้โฮ น่ารักมาก ๆ ค่ะ ๆ
ครับ เอ่อ แล้วเพื่อนน่ะมันก็จะเล่า บางครั้งอะ คือเล่าประมาณ 30 นาทีจนถึง 2 ชั่วโมงได้เลยนะ ซึ่งผมก็ฟังเขาไปเรื่อย ๆ ครับ ก็มัน มันก็เพลินดีนะ คือบางครั้งอะเราตั้งใจที่จะเข้านอนประมาณเที่ยงคืน แต่ว่าเราก็มาเจอกับสถานการณ์แบบเนี้ย มันก็ยาวไปจนถึงตี สอง ตี 3 ซึ่งผมก็ไม่ได้ว่าอะไรเขานะ ถึงแม้มันจะรบกวนเวลาในชีวิตก็ตาม อย่างเงี้ยครับ ก็ถือว่าเป็นเพื่อนกัน และให้เกียรติกัน ผมก็น้อมรับ อ่า ความคิดเห็นของเขาครับ แล้วก็ช่วยชโลมปลอบใจเขา หรือว่ารับฟังความคิดเห็นว่า "โอเค ไปดูหนังภาพยนตร์เรื่องนี้ในวันนี้มา เป็นยังไงบ้าง สนุกไหม?" โอเค ครับ เขาก็คุยด้วยโต้ตอบเป็นเรื่องปกติ แล้วก็ดีมากเลยอะครับ ซึ่งผมก็แฮปปีในการใช้ชีวิตแบบนี้นะ แต่ว่าพอมานึกถึง เอ่อ ตัวเอง ใช่ครับ พอมานึกถึงอีกครั้งหนึ่งก็คือ "เฮ้ย เราใช้เวลา เอ่อ ในการใช้ชีวิตใน ก สังคมเนี่ย คือค่อนข้างที่จะเกินไปหรือเปล่า?" อย่างเงี้ย "เราหันมาดูแลตัวเองเพิ่มเติมดีไหม?" อย่างเงี้ยครับ เพราะว่า เอ่อ เดี๋ยวอายุเพิ่มขึ้นไปในอนาคตอย่างเงี้ย มันอาจจะ อ่า ไม่ ไม่สามารถที่จะตอบรับ เอ่อ คำเชิญของเพื่อนแบบเก่าได้แล้ว อย่างเงี้ยครับ เราน่าจะดูแลสุขภาพตัวเองมากยิ่งขึ้นครับ ก็เลยมาปรึกษาในวันนี้แหละว่า เอ่อ ควรจะทำยังไงให้เรา ให้ผมเนี่ยสามารถเข้านอนได้เร็วขึ้น ซึ่งคุณก็อธิบายได้ดีมากเลย ซึ่งเป็นไอเดียที่ 1 แล้ว แต่ว่าถัดมาเนี่ยครับ คือผมก็อยากจะสอบถามเพิ่มเติมว่า พอจะมีไอเดียอย่างอื่นบ้างไหม ที่จะสามารถที่จะเข้านอนได้เร็วกว่านี้อะครับ?
โอ้โฮ นานมากค่ะ ค่ะ <chuckles> ค่ะ ค่ะ อืม อ๋อ ค่ะ ค่ะ อืม ค่ะ ค่ะ อืม โอ้โฮ แต่มันกระทบกะการนอนนะคะ ค่ะ <chuckles> ค่ะ ค่ะ ใช่ค่ะ ใช่ค่ะ ค่ะ ค่ะ ค่ะ